Heu, il y a eu quelques changements effectivement, heu, il y eu quelques changements ouais, mais mais heu, c'est pas je pense que le l'impact se ressent un peu moins que dans les zones tempérées, heu, où on a été, hiver, printemps. Heu, là-bas, c'est voilà, i i c'est plus c'est différent en fait. C'est donc heu je pense que l'impact se ressent moins, mais oui, effectivement, on m'a parlé du fait que les pluies sont arrivées plus tôt cette année et heu, mais par contre, heu, seulement seulement ça, ouais, seulement ça.
Mmh d'accord. D'accord, mais ça peut mettre un petit peu en péril, heu, tes p tes plans en fait? Quand même.
Ouais, ouais, mmh ben oui, oui ça met en péril mes plans mais je pense que c'est vraiment, heu, alors j'essaye de m'arranger la vie mais j'arriverai jamais à me débarrasser complètement de de de la pluie et puis il y a plein de trucs, heu, qui sont un peu de voilà, il y a il y a un point positif et négatif à tout, heu, à toutes les saisons, donc heu, moi j'essaye d'éviter la la grande saison des pluies pour ne pas abîmer trop mon matériel, c'est surtout ça, donc quand il pleut maintenant, heu
Bien sûr. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Il y a il y a effectivement et sûrement une saison qui te qui te paraît la plus douce pour toi, en tout cas pour, heu, pour traverser ces pays-là. Pour une question, bah, simplement, bah, voilà c'est la pluie, ça abîme les affaires, ça c'est une chose, mais toi aussi, pourtant, parce que c'est un sport quand même, tu pédales, donc heu, tu es dans un effort, heu, physique permanent, et donc heu, qu'est-ce qui est mieux, heu, dans ces cas-là? Qu'il fasse un peu frais et et et qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps? Ou plutôt que ce soit sec et
Ouais. Mmh mh. Ouais.
et et chaud? Tu préfères quoi?
Ouais bah Bah, moi je préfère le chaud, heu, je préfère le chaud. J'ai donc dans le désert du du Sahara, heu, bah, il i j'aimais bien en fait, heu, c ce climat con con recon concrètement, heu, il il faisait, heu, chaud, la journée, froid la nuit et sec, tout le temps donc heu, c'était très c'était très gérable.
Oui. Ça, c'est bien pour toi? Mais comment tu fais pour pédaler dans le sable?
Ouais. Ah non je pédale pas dans le sable, non, il y a une route hein heu, qui va, heu, de ouais il y a une route
Ah, tu m'as faire peur. Ouais tu étais pas sur les dunes quoi? <chuckles>
Non, non, non et puis des dunes, il y en a pas tant que ça dans l dans le désert du Sahara, c'est surtout des cailloux en fait, c'est surtout rocailleux, heu, non, c'était du Maroc au au Sénégal justement, il y a, heu, en passant par la Mauritanie, il y a une route qui s'appelle la route, heu, la route la route, je ne sais plus le nom. Heu, elle a un nom cette route, mais en tout cas, elle c'est la seule route qui qui traverse comme ça le désert et qui va jusqu'au Sénégal.
Mmh d'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, bah, d du coup donc tu me dis les saisons, donc ça va ça va un petit peu, heu, articuler tes tes plans de voyage. Est-ce que tu as un exemple où, heu, finalement ce qui était sur le papier, c'est pas du tout révélé être comme, heu, prévu et tu t'es retrouvé un petit peu dans la galère?
Ouais.